ค่ะ อยากจะสอบถามนะคะ คุณฟังเพลงยังไง? เมื่อคุณอยากที่จะโฟกัสงานหรือว่าเรียนน่ะค่ะ
อืม ต้องบอกก่อนเลยครับว่า ไม่ฟังเพลงครับ ล้อเล่นครับผม คือ คือ เพลงตอน ตอนเราฟังเพลงเนาะ คือแต่ก่อนอะครับ ตอนที่เรายังเรียนอยู่ หรือในปัจจุบันที่เราทำงาน มัน มัน มันต้องมีช่วงที่แบบเราต้องการสมาธิถูกไหมครับ? แต่เราก็อยากแบบโฟกัสโดยการหาอะไรฟังระหว่างที่เรากำลัง ถ้าเป็นตอนเรียนน่ะ ก็คือเราก็จะอ่านหนังสือ หรือกำลังทำงานอยู่ ใช่ไหมครับ แล้วผมอะเคยเป็นคนหนึ่งที่โฟกัสไม่ได้ เพราะว่าเรากำลัง ฟังเพลงอยู่
<laughs> ค่ะ อ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม